Enggak, masalahnya aku lagi sendirian di rumah gitu kan, Kak. Jadi enggak ada yang bisa benar-benar bantuin juga. Jadi toh juga maksudku yang makan kan aku juga. Jadi ya udah, aku kayak aku pakai wadah stainless, habis itu wadah keramik sama wadah, eee, kaca. Jadi s pakai 3 itu aku tuangin semua, udah aku capek mau wadahin di daun pisang itu kan. Udah kan terus, dikukus tuh, Kak. Nah, pas dikukus tuh, aku lihat dari hasilnya, wah bagus ini kayaknya enak gitu. Ternyata pas dimakan, Kak, aduh enggak enak, aduh capek banget.
Oh. Heeh. <laughs> Heeh. Mhm. Heeh heeh. Heeh. Heeh. <chuckles> <chuckles> Tapi apa sih yang, enggak kan, walaupun enggak enak tapi, eee, ada dong, eee, perasaan-perasaan ketika membuat itu apalagi kan, eee, sempet kesel juga ya karena enggak bisa apa namanya, membungkus daun pisangnya itu. Nah itu gimana tuh?
Heeh heeh. Nah, dulu tuh pas aku ngewadahin daun pisang itu emang sempat frustrasi kan, cuman kan aku mikir kayak, kan keuntungan dari daun pisang ini kan dia akan cuman bikin wangi doang gitu loh, Kak. Jadi dia, eee, enggak gitu memperkaya rasa, makanya aku mempertimbangkan pakai wadah biasa aja juga masih masuk gitu kan iya bener, nah ternyata
Nah. Masih oke gitu kan, ternyata? Ternyata, tidak sesuai. <chuckles>
Iya ternyata tapi kan aku rasanya enggak enak ya, Kak, ya, walaupun sebenarnya aku udah bangga tuh, Kak. Kaya soalnya visual tuh bagus banget, visual dari hasil siwet pepes tahu ini.
Heeh, oke. Heeh. Semangat iya. Bahan anu ya, tampilannya udah bagus ya gitu?
Iya tampilannya tuh kayak, eee, kering. Jadi kan emang hasilnya tuh pepes tahu tuh harus kering ya, jadi bukan berair. Terus kering, terus teksturnya juga bagus. Pas dimakan tuh rasanya tuh malah pahit tahu gitu loh. Kayak enggak mateng si tahunya ini. Nah, aku langsung kayak jadinya refleksi diri kan kayak, "Ini apa yang salah?" Perasaan aku udah ngikutin, eee, langkah-langkahnya kayak gitu. Sampai akhirnya, aku diskusi lah kan tapi sama AI waktu itu pakai ChatGPT kan. Aku tanya kayak eee, karena enggak ada temen buat ngobrol juga yang paham tentang perpepesan tahu gitu kan iya jadi aku coba tanya, eee, ChatGPT, aku tanya kayak ini aku udah bikin, aku jelasin kan step by step, langkah-langkah aku tuh kayak mana caranya. Tapi kok pas dimakan kok rasanya pahit? Ternyata, Kak, kesalahan pertama aku adalah aku tuh tidak merendam tahunya tuh di air garam.
Heeh. <chuckles> Oke. Oke. Heeh. Kalau oke. Heeh. <laughs> <laughs> Iya iya, bener bener. Mhm.